क्या हो रहा है ना, हालाँकि मैं आपको क्या बताऊँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं न मेरे मन में जो प्रोत्साहन जो होता है ना, इंसानियत के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तौर पर, अगर हम बताया जाए कि एक मतलब ऐसा नहीं कह रही है कि एकदम उछल-कूद के ही पूरी ज़िंदगी ऐसे तो थक जाती हूँ मैं। लेकिन अ, जैसे एक उत्साह होता है ना, किसी चीज़ का, ऐसे लग रहा है कि वो कहीं न कहीं न थोड़ा ऐसे एकदम कम हो गया है। उसके वज़ह से न, अगर मैं कुछ भी लक्ष्य रखने की कोशिश करती हूँ और मतलब उस लक्ष्य को प्राप्त करना है और उस लक्ष्य के बारे में न प्रेरणा रखनी है। जैसे मैंने बताया, एक उत्साह रखना है, एक प्रोत्साहन रखना है ख़ुद की तरफ। तो वो बनाए रखने के लिए न मुझे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे लग रहा है कि जाने दो न यार, कल कर लेती हूँ। ऐसे लगता है कि जाने दो ये लक्ष्य न, मैं ना 2 महीने बाद प्राप्त कर लूँगी या फ़िर ऐसे लगता है कि शुरुआत तो मैंने की लेकिन अब आधे में इ इतनी थक जाती हूँ। या फ़िर कुछ न कुछ ज़िंदगी के कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिसकी वज़ह से न निराशा बैठ जाती है और प्रेरणा जो है ना, वो नहीं मिल पाती। तो उसको बनाए रखने के लिए मतलब मैं क्या करूँ? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
जी। हाँ। जी, मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ। जिस तरीक़े से आपने बताया है कि अ, लक्ष्य के लिए एक प्रेरणा जो होती है वो आप में अभी नहीं है। अ, कोई बात नहीं, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। जब हम अपनी ज़िन्दगी में चल रहे होते हैं तो कई बार ऐसा समय आता है कि हमें समझ नहीं आता। अ, अच्छा तो आप ये बता पाएँगे कि आपका जो लक्ष्य है वो अ, किस तरह का है? आप कोई विशेष जगह पर काम करती हैं? या फिर आपका पढ़ाई फ़िटनेस का कुछ काम है? किस तरह के लक्ष्य के लिए आप प्रेरित हो रही हैं अभी?
जी। जी। हाँ, हाँ। जी। क्या बताऊँ मैं आपको, आपने जो बातें जो आपने ज़ाहिर की उन सारी चीज़ों के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए पढ़ाई के बारे में क्या हो रहा है देखिए मुझे काम भी करना पड़ता है। तो ना मैंने क्या सोचा कि काम करते करते ना मैं ना 1-2 नए ऐसे ना कोई कोर्स कर लूँ कि जिसकी वज़ह से ना मतलब जैसे कहते हैं ना मेरे रिज़्यूमे में थोड़ा फ़र्क आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा और एक अच्छा अनुभव होगा कि जिसकी वज़ह से मुझे हो सकता है भविष्य में आगे चल के मुझे नौकरी मिलेगी अच्छी। तो मैंने सोचा कि अगर चलो मैं ये कर लेती हूँ तो फिर मुझे इसका फ़ायदा होगा। लेकिन बात ऐसी हो रही है ना कि काम इतना ज़्यादा है मुझ पर। इतना ज़्यादा काम लांद दिया जाता है कि उसके साथ-साथ में अगर मैं कुछ भी नया करने की कोशिश करूँ तो उसमें मुझे वक़्त ही नहीं मिलता। और उसमें मेरे मैं बताती हूँ ना मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है मुझे काम की वज़ह से कि मैं ना लक्ष्य तो छोड़ो मैं तो रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में भी आजकल स्ट्रगल कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है घर का काम नहीं हो रहा है, बाहर का काम करना पड़ रहा है, उसके ऊपर पढ़ाई कैसे करूँ। मुझे तो ये भी लग रहा था कि मैं थोड़ा अपना वज़न भी कम करूँ, फ़िटनेस की तरफ ध्यान दूँ, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि ना घर का काम हो पा रहा है बाहर का काम इतना बढ़ गया है, ना पढ़ाई हो पा रही है और फ़िटनेस तो ऐसे लग रहा है वो तो दूर की बात हो गई है। करना तो चाहती हूँ मैं लेकिन काम इतना बढ़ने की वज़ह से मुझे ऐसे लगता है ना मूल कारण मेरा यही है लेकिन काम तो छोड़ नहीं सकती। नौकरी तो करनी पड़ती है, रोज़ी रोटी तो लानी पड़ती है। तो उसी में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो लक्ष्य का जो चक्रव्यूह अटक गया है।
जी। अच्छा। ठीक है। जी। जी। जी। अच्छा। जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। अ, आप जिस काम के लिए प्रेरणा लाना चाहती हैं वो काम काम की वज़ह से ही रुक रहा है। और घर के काम और काफ़ी बार ऐसा होता है कि अ, जब सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं तब समझ नहीं आता, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है इसे सँभाला जा सकता है। तो अच्छा आप ये बता पाएँगी कि आपके साथ ये बहुत कितना टाइम से हो रहा है जैसे आप ये महसूस कर रही हो कि कुछ ही टाइम से हो रहा है या बहुत दिनों से ऐसा होता चला आया है?
जी। हाँ ना। हाँ। उ, जी। अ, जी। देखिए बात ऐसी है कि परिवार को भी देखना पड़ता है, बच्चों को तो हम उनको दुर्लक्ष्य तो कर नहीं सकते, है ना? और मतलब जब बच्चे अपने पास होते हैं तो काम करना पड़ता है दिन-भर, बच्चे दूर रहते हैं हम से अ, क्योंकि काम करना पड़ता है, और जब काम करके घर आते हैं तब बच्चों को तो माँ की ज़रूरत तो होती है। अब उनसे माँ का जो ध्यान और लक्ष्य जो है वो तो दूर नहीं कर सकती मैं, वो तो मुझे जैसे है ना, बच्चों का हक है कि उम, वो अपनी माँ से प्रेम लें। तो बात ऐसी हो रही है न कि पिछले 1-2 सालों से काम मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं कुछ भी मतलब कुछ भी अगर मुझे अनोखा करना हो ना अलग से करना हो, तो वो लक्ष्य के बारे में मैं सोच सकती हूँ लेकिन वो कर ही नहीं पाती मैं क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा बढ़ गया है, देखो अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरे मतलब जैसे कहते हैं ना, रोज़ी-रोटी कौन सँभालेगा? और फिर बाद में बच्चों का ख़्याल रखना पड़ता है। तो पिछले 2 सालों से तो मुझे ऐसा हो रहा है, देखिए मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना घर से मुझे कुछ काम करने का ऐसे जैसे होता है न एक परमानेंट मुझे अगर ऐसे कुछ काम मिले कि जिसमें मैं मतलब काम कर पाऊँ ऐसा नहीं कि सिर्फ आज काम है, कल नहीं है, आज है, ऐसा नहीं कर सकती मैं घर चलाना पड़ता है। मैंने ऐसी भी कोशिश की कि मैं मतलब घर से काम ऐसे करके वर्क फ्रॉम होम ऐसे जॉब ढूँढ पाऊँ, कितने मैंने कोशिशें की, कितनी जगह मैंने अप्लाई किया, लेकिन हर जगह से मुझे बस अ, नकार ही नकार मिला। मुझे लगा कि अगर मैं वैसे काम करूँगी तो मुझे बीच-बीच में थोड़ा वक्त मिलेगा जिसमें मैं न थोड़ा-सा 1 आध घंटा मैं एक्सरसाइज कर पाऊँगी, अगर मुझे 1 आध घंटा मैं पढ़ाई के लिए कुछ पढ़ पाऊँगी जब मेरे बच्चे स्कूल में होते हैं और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो कुछ मुझे है ना, ऐसे लग रहा है कि कुछ सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है।
जी। समझ गई। जी। जी। जी। समझ गई। जी, मैं ठीक है। समझ गयी। जी, मैं आपकी परेशानी अब तक पूरी समझ समझ चुकी हूँ। और एक बात मुझे आपके बारे में बहुत अच्छी लग रही है कि आप अभी भी वही कहीं न कहीं प्रेरणा रख रही हैं कि अभी भी बच्चे हो गए हैं और अभी भी ये सब अ, ख्याल रखना कि मुझे आगे बढ़ना है पढ़ाई के लिए, अपनी फ़िटनेस के लिए। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, कम से कम आप प्रयास कर रही हैं। अच्छा, मैं आपसे एक लास्ट अ, क्वेश्चन ज़रूर करुँगी। वो ये है कि कभी आपने प्रयास किया है इसे सँभालने का, और अगर किया है तो अ, क्या प्रयास किया है अभी तक आपने?
जी। जी। हाँ, बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी, देखिए, मैंने जैसे बताया आपको, मैं इतना प्रयास करती हूँ। मैं क्या करने की कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द जैसे ही मुझे मौका मिले, मैं अच्छी नींद लेने की कोशिश करती हूँ क्योंकि उससे ना मुझे दूसरे दिन तरोताज़ा महसूस होता है। कभी-कभी तो नींद लेना भी मुश्किल हो जाता है, तो उस वक़्त जैसे होता है मेरे शरीर में दर्द करता है, सिर में दर्द करता है, और फिर बाद में काम करने में मुश्किल होती है, चिड़चिड़ाहट होती है। और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों को चिड़चिड़ाहट जैसी माँ का प्रेम दूँ। मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं अगर आराम लेती हूँ अच्छे से, तो मैं अच्छी माँ बन पाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है, अगर मैं अच्छी नींद लेती हूँ। और फिर बाद में उसके बाद में अगर मैं कहूँ ना, प्रयास के लिए मैं क्या करती हूँ कि जैसे मौका मिले, मैं घर का काम फ़टाफ़ट निपटाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बात ऐसी हो जाती है ना कि अगर मैं बहुत ज़्यादा काम एक झटके में करूँ ना, तो मैं थक जाती हूँ तुरंत। तो मैं ना एक-एक काम धीरे-धीरे करने की कोशिश करती हूँ कि मान लो अगर मतलब मैं ना छोटे-छोटे लक्ष्य सेट करने की कोशिश करती हूँ कि ऐसे इसमें चलो कपड़ों की घड़ी कर लेनी है, तो आधे घंटे में देखते हैं कितनी घड़ी हो जाएगी। और ना आधे घंटे में मुझे कपड़े धोने हैं, तो देखती हूँ मैं कि अगर मैं कपड़े पहले से भिंगो के रखूँ, तो फिर धोने में, सुखाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और फिर अम उसके साथ में मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि बर्तन माँजने हैं, बच्चों के साथ बैठना है। कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि बच्चों को जल्दी सुलाकर, जो आखिरी का जो 1 घंटा है, उसमें मैं मैं काम करने की कोशिश करती हूँ, या फिर थोड़ी शांति लेने की कोशिश करती हूँ, या फिर सुबह 1 घंटा जल्दी उठकर काम करने की कोशिश करती हूँ। और फिर बाद में बच्चों के भी जैसे होता है पढ़ाई के बारे में देखना पड़ता है। और फिर बाद में बच्चों के अ, जैसे मैंने कहा कि उनके जो अ, मतलब उनके अंदर जो सवाल-जवाब हैं उसके बारे में भी तो सोचना पड़ता है। तो मैं प्रयास करने की पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से।
जी। ठीक है। जी। समझ गई। जी। समझ गई। जी। मैं समझ गई आपकी पूरी बात अ, आप जिस परेशानी से अभी गुज़र रही हैं। अ, अक्सर ऐसा होता है कि हम अ, फ़ैमिली के बीच में होते हैं और हमारे आस-पास कई लोग होते हैं, हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी होती है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ख़ुद का ख़्याल रखना भूल जाते हैं। लेकिन इस बीच भी आपने अपने बारे में सोचा तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सच में कि आप अपने लिए सोच पा रही हैं इस टाइम पर भी। तो अ, मैं आपको सबसे पहली बात ये बताऊँगी कि जैसे आपने पढ़ाई का भी आपने कहा है कि मुझे कोई ऐसा कोर्स करना है कि जिससे मेरा रिज़्यूम है वो एक अच्छा बन पाए। और दूसरा आपने कहा कि मुझे कोई ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पर मैं अपने घर से काम कर सक सकूँ। तो अ, मैं इसके लिए आपको कहूँगी कि जैसे अ, मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा काम है, बच्चे भी हैं। तो आप सबसे पहले एक काम करिए अपने जो भी काम होते हैं उनकी समय सारिणी बनाइए कि किस टाइम पर क्या काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप अगर व्यायाम करना चाहती हैं सुबह तो आप सुबह जल्दी जग करके जैसे आप जल्दी जग जाएँ अर अर्ली मॉर्निंग तो वहाँ पर आप 20 मिनट अ, शुरुआत में आप 15 से 20 मिनट निकाल सकती हैं और इससे रहेगा ये कि आपका जो काम है वो रूटीन में आएगा धीरे-धीरे। आपको लगेगा कि सारे काम आ गए हैं लेकिन फिर अ, आप जब व्यायाम करेंगी 15 मिनट हर रोज़ और फिर एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आप खाना बनाने के लिए इतना ज़्यादा परेशान नहीं होंगे क्योंकि जब हम सुबह जग जाते हैं तो काम जल्दी निपट जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। जैसे आपको बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना पड़ता है सुबह, स्कूल के लिए भी रेडी करना है। तो आप कुछ टिप्स अपना सकती हैं जैसे हमारे किचन में कई सारे ऐसे टूल्स यूज़ कर सकती हैं कि जिससे आप चॉपर के लिए अगर कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट मँगवा लें जैसे आपको मिर्ची प्याज काटनी है तो वो बहुत जल्दी उससे कट जाते हैं और नाश्ता भी बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप ऐसा यूज़ करके अपने खाने का जो टाइम है उसको कम कर सकती हैं। और मैं आपसे यही कहूँगी पढ़ाई के लिए जैसे आप जब खाना बना रही होती हैं तो कोई अ, जैसे जिसमें भी आपकी रुचि हो वहाँ पर 1 क्लास अ, चला लीजिए, आप यूट्यूब पर स्टार्ट कर सकती हैं शुरुआती दिनों में। फिर आपको इंटरेस्ट आने लगे तो कोई भी कोर्स खरीद सकती हैं, कई सारे मौजूद होते हैं और और अ, डिस्टेंस अ, जो डिग्री आपको मिल जाएगी वहाँ से आसानी से। तो वो कर सकते हैं, जिससे आपका अ, जो रिज़्यूमे है, वो भी इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा। और जैसे आपने बात करी कि मुझे जॉब भी करनी है तो देखिए आज आज का जो ज़माना है वो ज़्यादातर घर पे ही लोग अच्छा ख़ासा कमा रहे हैं। तो आप कुछ ऐप डाउनलोड कर सकती हैं जैसे लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, अपवर्क हो गया। आप इनको यूज़ करके न हर रोज़ अपना अ, अपना ये फ़ीडबैक दे सकती हैं उनको कि मैंने यहाँ पर काम किया है। तो जैसे आप 1 दिन में 4 भी अगर फ़ॉर्म भरेंगी तो कहीं न कहीं से आपके लिए ज़रूर अ, रिप्लाई आएगा। आप ज़रूर वो जॉइन कर पाएँगी। और मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा-सा इस पर, अपने समय पर ध्यान दीजिए। समय सारिणी जब आपकी सही बन जाएगी तो आपके सारे काम रूटीन से होने लगेगी।
अ, जी हाँ ना, जी। जी। जी। अ, जी। जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। जी, बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा। जी। जी। अच्छा, जी। हाँ, हाँ। उ जी। ठीक है। उ जी। हुँ। जी। जी। जी। जी। जी। देखिए, आपने तो कितने अच्छे से मेरी बातों को समझा, बातों को सुना। मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी दोस्त के साथ बात कर रही थी। और इतनी बढ़िया आपने सलाह दी मेरा तो मन हल्का हो गया आपसे बात करके। और ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं मुझे आपसे कुछ टिप्पणियाँ मिली हैं कि जिसके वजह से मैं आगे भविष्य में इसे ज़रूर अपना पाऊँगी। तो बहुत धन्यवाद आपके वक़्त के लिए।
जी, कभी भी आपको कोई भी परेशानी हो आप मुझसे जुड़ सकती है। मैं हमेशा यही हूँ। धन्यवाद।